Iyun, magandang tanghali.
Hello! Ayan magandang tanghali rin sa'yo, sana ano ka, komportable ka ngayon sa mainit na tanghali.
Oo, sana nga ikaw rin. Pero, ayun, okey naman ako. <chuckles> Kahit mainit.
<chuckles> Ah, oh, oo. Kaya nga. So, at least yan, um, yung ba meron ka bang, ah, panahon din na makapag-unwind kunyari? Sa tingin ko usually nakukuha natin yun sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. So, ayan may tanong ako, um, ano yung mahalaga para sa'yo, tungkol sa pagkakaibigan 'to, ano yung mahalaga para sa'yo, ah, sa isang matalik na kaibigan? Ayan. Best friend.
Oo. Oo. Ah, sige, ano 'yan? Mm. Ah, siguro pinakamahalaga sa'kin na, hinahanap ko sa isang pagkakaibigan, yung pagiging tapat, yung maging totoo, yung hindi siya natatakot sabihin kung ano man yung naisip niya, kung ano man yung problema niya, gano'n. Kasi mas gusto ko yung sabihin sa'kin kung ano yung totoo, kahit masakit, tsaka, kung ano yung problema nila, mm, kung may problema man sila handa akong makinig, at bukas naman yung isip ko sa gano'n. Ikaw ba, ano yung mahalaga para sa'yo sa isang matalik na kaibigan?
Okey. Mm. Ah, oo. Ang gan oo, oo. Handa ka. Oo. Mm. Mm. Wow. Okey. Well, ayan yung, mm, sige sa para sa matalik na kaibigan, bukod sa sinabi mo, siyempre dapat talaga may katapatan, kumbaga mas mas maganda yung relationship o mga ating, ah, relasyon 'pag may katapatan. So, pero sa'kin, ah, bukod dun nga ano, yung may, um.
Oo.
May sense of humor. <laughs>
Mm. Ah. <laughs> Oo.
Oo, oo. So dadaanin ko diyan. Kasi yung masarap, siyem kausap, tsaka respectful naman, 'di lang bastos. <laughs> Ah, sigu ayan siguro isa pang anggulo yun, pero siyempre pagusapan na lang natin dito yung iba pang, ah, mga qualities na ganyan. Pero yun, sense of humor kasi, ako kasi ay nakikita ko rin yung sarili ko bilang may sense of humor, eh, gusto ko yung nakikipagsabayan din ganyan. Or yung, alam mo yun? Buko parang sa, may mga tao, 'di ba na masarap kumain? Gano'n. Gusto ko rin sa isang kaibigan yung masarap tumawa. <chuckles> Yung parang be bumebenta sa kanya yung patawa ganiyan.
Oo. Oo. Oo. <chuckles> Oo. At, oo. Ah. Oo. Mababaw yung kaligayahan, gano'n. <laughs>
Oo, oo. Pero siguro yung tamang sa tama lang na hindi naman sa lahat, pero oo, tama ka dun. Pero yan, ano naman yung mga katangian na lagi mong hinahanap sa isang matalik na kaibigan bukod sa katapatan? Ayan.
Oo. Siguro yung ano parang enerhiya din nila yung vibe gano'n kailangan medyo parehas kayo. Pero ka hindi naman kailangan na sobrang parehas talaga ng personalidad gano'n, pero yung may, ano lang may similarity lang at ayun, 'yon yung na mm kasi mahirap naman 'di ba, kung, ah, sobrang magkaiba kayo baka magkaiba yung mga bagay na nagugustuhan niyo, yung nagpapasaya sayo parang hindi mag-wowork yung relasyong gano'n kahit, kahit anong relasyon, eh, 'di ba? Kaya ayun kunwari katulad mo 'di ba, gusto mo maghanap ng, ah, gusto mo ng kaibigan na palabiro may sense of humor, mahirap naman kung ikaw gano'n masiyahin tapos yung magiging jowa mo sobrang sa buhay lagi lang seryo <laughs>
Hmm, mhm. Oo nga. Oo. Mm, nagka-wavelengths kayo, gano'n. Mm. Totoo. Yes. Totoo yan. Mm. Oo. <laughs> Oo. Parang moody gano'n. <sniffs> Ang dark dark gano'n, mm.
Ikaw ba, ano yung lagi mong hinahanap talaga?
<smacks lips> Ako ano 1, 1 sa mga katangian yan yung ano siguro yan mahilig din sa video games parang geek mo nerd, nerd din katulad ko. Um, well hindi naman siguro entirely, ano ba, mahilig sa music siguro, mahilig kumanta ganyan, marunong mga ganong klaseng quality kasi mahilig ako sa music din. Ah, ano pa ba ayan yung, gusto ko rin yung sinabi mo kanina so mag-aano rin ako diyan na yung katapmat yung tapat yung hindi, hindi ka ito-tolerate pag mayro'n kang sabihin na nating hindi maganda kang ano ginagawa na me ito nga example ko 'no. Noon katrabaho ko 'to, pero naging 1 sa mga, ah, ma maba buti kong kaibigan na, ah, may sinabi sa 'kin na advice na, "oh, 'wag mo siguro itigil mo 'yan or wa, wa, 'wag mo 'wag mo ng pagpatuloy" sinabi niya sa akin 'yon upfront. Kasi baka ganto ba ganyan, na na-appreciate ko 'yon kasi yung ibang tao siguro, um, baka ano na lang kumbaga isumbong ka ganyan, ah, o i-expose ka siya hindi binigyan niya ako ng fair warning kaya sabi ko, napa narealize ko do'n dalawang bagay, totoong kaibigan 'to at the same time, may mali akong ginagawa. So, 'yon na talagang ganda nung anong 'yon. Pero ikaw ba matanong ko lang sa, i sa buhay mo ba ilan ang matatawag mong best friends mo talaga?
Ah. Oo. Mm. Ah. Oo. Oo. Totoo. Oo. Oo. Oo. Totoo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ah, oh my God! Parang ang dami, eh, kasi, ano 'di ba, pinipili ko rin talaga yung mga taong makakasama ko, at ayun alam kong totoo sila. Pero siguro matuturing kong best friend, mga 4 siguro da dalawa galing, ah, high school tapos 2 galing kolehiyo at ayun parang ang tagal
<laughs> Ang dami. Mhm, mhm. Mhm. 4 High school. Sabi ko na, eh, oo. Okey, okey. Nagba-bonding kayo nung 4 na yon?
Ah, hindi yung magkasama, magkahiwalay, <chuckles> yung
Eh, hiwalay. Ah, hindi pa sila talaga nagmi-meet? Yun.
Nag-meet naman, pero hindi yung sobrang lapit nila, gano'n. Pero oo, ayun, ah
Oo, oo, oo, ah okey. Mm. <giggles> <sniffs> Okey, okey.
ano kasi, parang ang tagal na rin ng pagsasama namin, parang subok na rin ng panahon. Tapos gano'n sila na tinatama nga nila yung, ah, pagkakamali ko. Din ako saka
Totoo. Oh, 'di ba? Mm, maganda yung mga ganong friends.
Oo, kasi gusto nila
Hindi lang yung, "Yes, man," hindi lang yung "Yes nang yes, o go girl, go girl," gano'n. <snorts>
tama, gusto nila yung mabuti talaga para sa'yo at kung ano talaga yung tama 'yon yung totoong kaibigan, hindi yung kahit mali susuportahan. 'Yon yung 'di ko rin talaga gusto. Ikaw ba, ilan yung matalik mong kaibigan?
'Di ba? Mm. Ayun, okey pe oo, a Hmm, alam mo hindi ko wala konti lang mga kaibigan ko 'no, buko i sa'yo ang dami, sa'kin konti-konti lang. Mabibilang mo lang sa sampung daliri mo, I guess. Pero, yung, 'yon nga, ah, na masasabi kong kaibigan ko sila na matapat. Pero sa kanila, siguro hindi naman 10 <snorts> sabi ko 'di ba mabibilang mo. Marami-rami naman 'di naman siguro mga more than 20 ganiyan. Ah, pero sa mga kaibigan kong 'yan, masasabi ko mga 2 o 3. <sniffs> um, 1 dito sa neighborhood, isang katrabaho ko noon, tapos isang kaklase ko nung high school. So, at least 3 sila na or 4 pala mayro'n pang 1 na katrabaho ko, babae naman, <sniffs> nakatrabaho ko noon na ma maloko <chuckles> parang <sniffs> may sense of humor 'yon, eh, kaya nag-click kami no'n sabi ko, nung una para sabi ko, "Ano ba 'to parang ang weird, parang kab kababae mong tao tapos ganiyan ka." parang gano'n. <snorts> <sniffs> Pero nung ano, nung lumaon para ko siya naging, kapatid ang dating na gano'n yung ano ko, ah, naging impression ko sa kanya. Tapos caring siya, eh, kita ko <sniffs> hindi lang sa'kin, sa iba niya kasi mayro'n siyang kaibigan din na naging kay hindi ko masyadong kaibigan, pero do'n sa sa sa social, sa social circle namin. So, makuwento ko lang. 'Yon, kaibigan niya 'yon, ako hindi masyado. Pero nakikita kong pano niya yung pakikitungo niya do'n, so na admire ko 'yon, na ma may care talaga siya sa mga kaibigan niya, ganiyan. <sniffs> Pero ito matanong kita <sniffs> may mga pagkakataon ba na nagbago yung pakiramdam mo sa isang matalik na kaibigan at anong nangyari?
Mm, ah. Oh. Oo. <laughs> Ah, okey. Ah, okey. Oh. Mga 4 din. <laughs> Ah. <laughs> M. <laughs> <giggles> M. Na? Oo. Ah. Mm. Mm. Sige. Naku, oo. Nung kolehiyo ako, medyo malaki kasi yung circle namin. Tapos, ah, ayun may kaibigan ako na common friend namin siya nung partner ko ngayon. Tas
Uh-huh. Mm, mm. Okey, okey, mm.
ah, hala, kinuwento na talaga. Ano kasi may
Sige lang, go lang. 'Wag ka na lang mag-name drop, yan. <scoffs>
Oo, <chuckles> ah, circle nila nung high school yun, yung ka magkaibigan sila nung partner ko nga noon, nung high school .Tapos nandun din sa circle nila yung ex nung partner ko. Tapos, alam mo nasa alam mo nat nangyari yung mga bagay, tapos ah, parang siniraan ako na, parang, ah, kinakontrol ko raw or pinagbabawalan ko yung partner ko. Hindi naman ganun yung ano, yung partner ko yung ayaw na talaga sumama sa kanila bilang respeto nya sa'kin kasi eh, at ako yung tao na hindi talaga nagbabawal ng ayun 'di ko, 'di ako naghihigpit talaga kasi
Mm. Okey. <laughs> Ay oo. Mm, mm. Ayun lang. <giggles> Okey, okey. Mm. Okey.
matatanda na tayo eh, gagawin at gagawin mo kung ano yung gusto mo, kung may nagbabawal man o hindi, 'di ba. Kaya mas okey loloko siya malaman ko ng maaga. At ayun parang ginawa niya cinut-off niya yung ex niya, 'tas parang nagalit yung, yun yung kaibigan kong yun, tas parang sinisi sa'kin. Yun yung nangyari. 'Tas hindi niya man lang sinabi sa'kin yung problema at pinagkalat niya sa iba, eh, ayun.
<laughs> Na sabagay. Mm, mm. Ah, so hindi, hin Ah, ganun. Pero mag hindi hindi na kayo magkaibigan ngayon, ganun?
Hindi na, kasi ano, nasira na yung tiwala ko.
Ah. Nag falling out na, may falling out. Oo. Ako naman, no'ng high school, meron akong naging best friend, eh. Um, actually yan, gamer din siya. Actually siya nga nag-introduce sa akin sa ano, eh, more more gaming na culture. Mahilig na ako mag games no'n, pero no'ng no'ng high school ako, do'n ako na-introduce sa marami pang uri ng games, ganyan or types, or genres, kumbaga. Tapos yun nag no'ng una, sabi ko parang hindi ko gusto yung ugali, parang masyadong mahang mayabang, ganon. Eh, hindi man ako ako kasi no'ng high school akong personality ko, yan, aral. <scoffs> Siguro ang boring ko no'n. Pero may kalokohan din pero yun aral, tapos pag-uwi, tambay muna kung saang arcade-an, ganyan. Tapos 'di ba? Saka yung kaibigan ko yun pero no'ng 'di high school tapos high school, college na. Ako kasi tumigil ako, eh, hindi ako nag-college agad. 1 year akong tumigil, pero sila nag-college sila sa, diyan malapit sa'min. Um, pero no'n no'n medyo may contact pa rin. Ngayon, ganyan, email, bago email, email. Email pa no'n, eh. <sniffs> Um, tapos no'ng nag ano siya, nag-states, may contact pa rin, minsan tumatawag nga yun, eh. Na-appreciate ko yun, eh. So, saan tayo ano 'di ba, um, inter international call yun. So nauubos yung load ko or load niya. Ah, so ang yaman niya. Pero yung mga lumaon, nagka-Facebook na. So nagko nag-connect kami, Friendster, ta's Facebook. 'Di ko alam kung naabutan mo yung Friendster, pero, nong Facebook, ayan, parang may girlfriend siya no'n na hindi lang sa akin, eh, pero ang rude ng girlfriend niya, sa ka sa amin, yung mga high school friends niya. So nagpo-post kami o nagre-reply tapos magre-reply yung girl. Siya, ginagamit 'yong ginagamit 'yong account niya ha, na as if as if siya yun. Pero at one point, nalaman nga namin na girlfriend pala niya 'yon, sinabi niya kasi na sorry, girlfriend ko yun. So ganyan-ganyan pero no'ng sin since no'n para bang nauulit siya, na hindi na namin alam kung girlfriend mo ba yan o ikaw ba yan? So parang nawala na yung communication namin. So hindi na hindi ko na siya ang tagal na. Siguro may mga pa-like like na lang ako mga at once or twice sa mga posts no'n pero hindi na kami nag-uusap. Siguro dahil do'n sa ano ba naman yung pinagpo-post mo or parang nang-aaway yung girlfriend mo ba 'yan? Ikaw ba 'yan? Kung girlfriend mo yan, pigilan mo, 'di ba? Parang ganun. Kasi may
Hmm. Ah. Oo. Mhm. Oo. <chuckles> Oo. Oo. Ganun din ako. Mm. Mm. Ah. Oo nga, eh. Mm. <laughs> Ang yaman. <chuckles> Oo. Oo. Oo. Ah. Ah, okey. Ah. Oo. Oo. Ah. Mm. Mm. Parang, nagka-fall out na lang din, ganun.
Oo, totoo. Pero hindi yun nga, sabi ko, hindi lang ako. Marami ring naga nainis sa kanya na mga dating batchmates or kaklase, kasi dahil do'n. Parang ano ba naman 'to si ganyan, bakit hinahayaan niyo yan? Hindi pa nga parang mag-asawa nga, eh, may pa kanya-kanya kayong account, eh, parang ganon. Ta
Mm. Kailangan may ano, pribadong buhay pa rin. Parang para sakin di nagshe-share ng. Para sakin lang, oo.
Totoo yan, eh. Totoo. Mm. Ay tsaka yung specific na nangyari ganon. I think, siyempre bago-bago akong ano, medyo nag-ra-write write ako no'n, eh, review-review ng ganyan, ta's sabi ko, "Uy, tol ano, tingnan mo nga tong review ko." English 'yon, ta's 'yong reply niya sa akin, reply daw ng Girlfriend niya. Sobrang ano, negative. <chuckles> Sabi ko, "Ano ba naman 'to." Ta's do'n nag-start na lalo na sabi ko, "Eh, tama na, ayoko na, nalilito na ako, hindi ko na alam kung sino kausap ko." Pero anyway, yun yung 'di ba ang hirap? Oo, kaya ayun lang yung example ko. Pero ito, paano mo pinapakita sa mga best friends mo na mahalaga sila sayo? Ayan.
Hala! Oo, ang hirap. Ah, kasi yung dalawa kong matalik na kaibigan na galing high school, actually, simula parang preschool palang magkaibigan na kami. Tapos
Mm. Uy, ang tagal na. Ano na, fossil na kayo, oo.
Ah, good ah, good friend talaga. Ah, iisang school lang kasi kami nun simula yun preschool hanggang
Yes. Kasi preschool hanggang high school. Legacy kayo.
Ah, ano, yung isang matalik ko na kaibigan, ah, kaklase ko talaga siya, as in, walang palya na kaklase ko siya buong preschool hanggang high school kaya
Mm. Wow. Ang galing. Ang galing naman.
Kaya, yun subok na rin talaga ng panahon, at tinatapatan namin yung pagpapahalaga namin sa isa't isa sa simpleng bonding, yun nga, ah, lalo na noon, laging magkasama pero kahit ngayon na, yun, may kanya-kanya ng buhay, hindi pa rin namin nalilimutan yung isa't isa. Nagkukumustahan, tas kahit minsan na pagkikita na lang, yun. At mahalaga pa rin na irespeto yung bawat isa na, ayun, na may kaniya-kaniya na talaga tayong buhay ngayon, ayun.
Mm, mm. Mm, mm, mm. Oo. ‘Yon. Totoo. Hmm. ‘Yon, agree din ako diyan. Ganun din naman ako. So, lalo na sa Facebook, social media. Simpleng ano, "Uy musta? Ano na trabaho mo? Baka puwede mo ‘kong isali diyan." Yung mga ganon. <chuckles> So, ganun lang, simple at ah, yun nga, ah, sana laging may ganong friendship, ‘no? So, anyway, ang ganda ng usapan natin, ‘no? Sana maulit.
Oo. Oo. O Oo. Oo, maraming salamat.
Thank you rin sa’yo. Ba-bye.
Mm.